Sauber und, ähm, Meer und Sonne und freundliche Leute und
Ah, okay. Oh, okay. So 'n bisschen, wie man so von Postkarten äh, je Motiven irgendwie kennt. <chuckles> Ach, okay, ja. Mhm.
Ja. Also das ist 'n sehr naives Bild von Puerto Rico, hatte ich, ja. Aber es ich wusste, dass nicht so ist, aber 'n bisschen so, ne? Frisches Obst und Gemüse und ne, so Sachen und, ähm, ja, wir sind dort gelandet und das Bild war ganz anders, ne? Alles alt und mehr verschmutzt und, ähm, abgeplatzte Farben von Häusern und ne so. Ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Also generell auch einfach so 'n sehr geringer Lebensstandard oder so im Vergleich zu Deutschland oder Amerika halt? Mhm. Mhm. Mhm.
Ja, ja, ja, ja, oh, auf jeden Fall total anders, ähm eigentlich alles, was du von Deutschland kennst, andersrum, ne, so ungefähr. Und, ähm
Mhm. Okay. Mhm. Und... Wie bist du also, ähm, ganz kurz zwischengefragt, ähm, was war überhaupt der der Grund, warum du, äh, nach Puerto Rico dann gegangen bist? Einfach a wegen der Arbeit, okay. Mhm.
Ja. Ja, ja. Ja, mein Mann seiner Arbeit. Ja, ja, ja. Und, ähm, ja, es war halt total anders gekommen und, ähm, ja, die Sprache war anders, denen ihre Lebenseinstellung ist auch anders, ne? „Wir machen's, wenn wir da sind,“ ne, so. Also da gibt's Termine, aber das ist nur so 'ne vorgegabene vorgegebene Zeit, die muss man aber nicht einhalten, ne, so. Also ich hatte um 7 ich hatte schon mal um 7 'nen Termin und die sind erst um 7:30 eingelaufen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Okay also ganz anderer Lebensrhythmus irgendwie. Mhm. Mhm.
Also, da war noch gar keiner da zu meiner Zeit von meinem Termin.
Mhm. Mhm. Ja das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da erstmal sich dann dran gewöhnen muss, äh ja <laughs> dass das 'ne große Umstellung ist.
Als Deutscher, ja. Also, mit der Pünktlichkeit haben sie's nicht so. Also wenn du im Wartezimmer sitzt und der Arzt läuft erst 30 Minuten nach deinem Termin mit seiner Lunchtüte rein, ne, also mit seiner, ähm, Mittags mit seinem Mittagessen für später, dann weißt du, der ist eben erst gekommen, ne?
Mhm. Und wie ist es dann so Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, und wie ist das dann abgelaufen, dass du, ähm, also dich vielleicht auch so 'n bisschen dran k also k oder ja beziehungsweise konntest du dich daran gewöhnen dann irgendwann oder war das die ganze Zeit über immer so, dass du gedacht hast: „Hm, boah, so richtig, ähm, da reinkommen tue ich nicht in diese ganz andere Art davon zu leben und Termine wahrzunehmen.“
Schwer. Ja. Also es ge es war immer so Es war so 'n, ähm so 'n Wechsel. Am Wochenende war es perfekt halt, ne? Wochenende, ähm, 10 Minuten zum Strand. Der Strand ist leer, weil es kein Touristenstrand ist, ne? Wunderschöner Strand auch, ähm
Okay. Mhm. Mhm.